Ah, dependendo do tom, não. Acho que as as as coisas, elas podem ser faladas em tom de mais leve, como uma piada, ou perguntar: "O que tá acontecendo com você, por que você tá falando assim tanto?". Eh, e aí às vezes ele revela que na verdade ele tá com <chuckles> problema também, né, porque não é normal. Aí não para de falar mais.
Aí não para de falar mais, é. Aí acabou para mim. <laughs> Ai, ai.
Ai. Você dá um celular na mão, faz igual criança: "Olha, tá, a gente vai conversar depois, agora eu vou dormir e você vai ficar quieto. Tchau, boa noite". Então assim
É. Não, eu já estava assim no extremo. Ele ficou nem 2 dias na minha ca não, ficou 2 dias e meio. Não, nem 2 dias. Se somar as horas, assim, dá 2 dias.
Aham.
Eu parecia assim, um relacionamento de 2 anos.
Ah, você se exauriu, assim, você chegou num nível de do tipo: "Nossa".
É. Então, tipo
E a patada veio no nos últimos momentos da estadia falante dele ou não?
Na verdade não teve patada, foi mais físico acho que ele percebeu minha energia.
Eh, a sua fa eh, ele drenou a sua energia, você precisou tirar um cochilo.
Que eu estava exa Exato. E e aí eu tenho um pouco de medo dele.
É, é complicado, né. Sim. É difícil, eh, o negócio de da ofensa, mas
Eu gosto dele, mas acho que não na minha casa. É.
dá sensação de que vocês chega num limite. Igual você falou: "Pô, se a pessoa me cutuca 100 vezes, na 101ª eu vou falar vou ser grossa". Mas na primeira você já tinha falado: "Ei, o que você está fazendo? Não, <chuckles> não me cutuca". Já dá um mini
É. <laughs> É. Um chega para lá, né.
É, um mini chega para lá com um certo humor talvez, com uma certa leveza. Eh, se afastar enfim, eh, parece que, no seu caso, tem uma coisa de